Ah, biasanya nih kalau misalnya lauk utamanya ya, Kak, ya buat dimakan sama nasi nih, cuma 1 macam aja sih, gitu kan, tapi yang banyak itu yang preteli yang lainnya tuh, Kak, kayak cemilan, kue-kue yang manis-manis gitu kan atau minumannya gitu kan, nah, karena kan di keluarga aku banyak nih, Kak, yang kecil-kecil kan, kayak keponakan yang SD, SMP itu rame, Kak, jadi lebih dibanyakin makanan yang manis-manisnya ya gitu, karena mereka suka. <chuckles>
Mhm. Oke. Ah. Mhm, oh. Oh, gitu. Oh, oke. Iya. Oh, gitu. Kalau misalnya, Kakak, lagi pengen ngajak keponakan untuk jalan-jalan keluar rumah biasanya ke mana?
Mhm. Iya. Mhm. Biasanya sih ya bawa mereka ke ini, Kak, taman bermain ya, karena di kota aku ada ya, gitu kan, taman bermain, yang mhm, yang sederhana aja, Kak, yang penting teduh, gitu kan. Terus juga ada wahana wahana permainannya, gitu kan, yang sederhana kayak ayunan seluncuran, gitu ya. Mereka suka tuh main ke sana, tapi ya balik lagi, Kak, tetap harus bawa bekal ya, biar nanti di situ gak kelaparan. <laughs> Begitu biasanya, Kak.
Mhm. Oke. Mhm, oke. Mhm? Iya, mhm. Iya. <chuckles> Iya sih, betul ya, Kak, ya. Apa ya, kalo misalnya heeh?
Mhm. Kalau di keluar kalau di keluarga Kakak rame nggak, banyak anak-anak juga nggak tuh di keluarga Kakak, jadi kan suka keluar tuh mereka biasanya kan?
Heeh. Waduh, sayangnya saya kebalikannya, Kak. Jadi saya, eee, le apa, paling banyak, o orang dewasanya <laughs> Gitu. Jadi belum ada anak kecil lagi, iya, Kak, eee, ya gitu, apa, heeh, kalau ada anak kecil enak ya, Kak, ya, jadi, eee, pas liburan sekolah jadi, eee, akan selalu banyak acara untuk membawa mereka jalan-jalan, atau bermain seperti itu ya, mhm, iya, ada momen
Oh, kebalikannya? Oh, begitu. <chuckles> Heeh, iya. Heeh, iya. Iya iya. Iya, bener, Kak. Tapi ya pastinya rumah jadi ini ya, Kak, ya, berantakan gitu, harus harus ekstra tuh beres-beres kalau di rumah karena rame. <chuckles>
Kenapa? <laughs> Iya, mungkin itu ya, Kak, ya, apa, kekurangannya ya, jadi, e ya, apa, eee, rumahnya berantakan jadi orang dewasanya yang harus memberesi semua gitu. Tapi seru sih, Kak, aku suka, heeh, iya.
Iya, heeh, bener. Mhm. Nah, itu dia, biasanya itu tugas saya sih, Kak. Heeh, bagian saya tuh biasanya yang bagian bersih-bersih. <chuckles>
<laughs> Tapi masih ada ini nggak, Kak, bayi kalau di sana?
Mhm. Oh, kalau bayi sih paling kecil 5 tahun ya, Kak, ya, jadi belum ada nih yang bayi banget. Heeh, paling kecil ponakan aku 5 tahun, gitu. Nah, tapi ini aku penasaran nih, kan keluarga Kakak dominannya orang-orang dewasa aja, gitu kan, nah, biasanya sih kalau keluar ke mana gitu, apakah ke restoran aja gitu, restoran yang tenang gitu ya, restoran yang yang, eee eee, apa namanya, vibe-nya tuh keluarga gitu gimana Kak, biasanya?
Oh, paling kecil 5 tahun, oh oke. Oh. Iya. Iya. Mhm. Heeh.

Oh, iya, kebetulan sih ya. Tapi beliau masakannya yang ringan-ringan aja gitu, Kak. Kayak nasi goreng gitu ya, roti bakar, sederhana. Tapi lumayan hobi juga tuh bikin-bikin kayak gitu. <chuckles> Mhm. Iya.
Heeh. Oh. Oh, gitu. Wah, enak banget. Jadi kalau ke rumah Kakak enak tuh dihidangkan makanan terus kayaknya. <chuckles>
<chuckles> Iya iya Selalu ada nih Kak, stand by gitu ya di kulkas atau di dalam tudung saji kan ada makanan jangan khawatir. <chuckles>
Heeh, iya. Iya. Iya, betul, Kak. Eee, tapi kalau misalnya gini nih, eee, udah bosan nih, eee, masak terus, eee, di rumah. Eee, Kakak pernah nggak, eee, jalan-jalan keluar rumah, eee, bareng-bareng keluarga atau memang, eee, keluarga Kakak lebih suka santainya di rumah gitu?
Mhm. Iya, gimana? Mhm. Iya. Oh, tergantung sih, Kak. Kalau misalnya nih cuaca lagi cerah gitu kan, lagi enak nih kalau misalnya kita keluar gitu kan, enggak panas, enggak terlalu dingin juga. Nah, kita sih milihnya keluar, Kak. Karena kan kalau kumpul ya jarang-jarang ya Kak, ya. Cuma pas ada acara kayak lebaran atau lagi libur gitu kan. Nah, kita biasanya tuh suka piknik, Kak. Nah, ujung-ujungnya ya makan-makan juga ya tapi di luar. <chuckles> makan-makan lagi, betul betul. Kalau Kakak sendiri gimana nih? Biasanya kalau lagi kumpul milih di rumah atau keluar nih jalan-jalan?
Heeh. Iya. Mhm. Iya. Oke. Mhm. Iya. Oke. Iya. <laughs> Iya, makan-makan juga. Heeh. Oke. Mhm. Mhm. Kalau aku, eee, kalong eee, jadi mungkin dua-duanya ya Kak, ya. Kalau san pas santai di rumah, itu biasanya, eee, kar ini Kak, kita nonton televisi bareng. Biasanya yang paling sering nonton televisi bareng itu, eee, saya sama ibu saya. Karena adik saya itu, eee, kan dia, eee, pulang dari pekerjaannya itu malam. Jadi, eee, ya, apa, baru bisa ketemu pagi besoknya, dabeu pagi besoknya itu pun dia udah siap-siap untuk kerja lagi, kayak gitu. Jadi ya, apa ya, kalau misalnya pas mungkin pas akhir minggu ya, hari Sabtu dan Minggu itu heeh, itu kita, eee, kumpul barengnya itu pas makan sih ya, makan siang, dan makan malam. Heeh. Jadi tetap ya pas makan-makan itu memang waktu yang tepat untuk berkumpul kayak gitu, terus ya ngobrol, kayak gitu sih, Kak. <chuckles>
Iya. Oh, nonton, ya? Mmm, gitu. Heeh, iya. Oh, gitu. Heeh, iya? Oh, makan siang. <chuckles> Oh, iya, pastinya. Iya, bener, Kak. Makanya itu salah satu kegiatan favorit di keluarga aku ya makan-makan itu, Kak. Karena kan makan-makan itu bikin mood kita jadi bagus ya Kak, ya. Jadi nih yang awalnya mungkin nih nenek mau marah gitu kan. Wah, karena "Ih, enak ya ini," gitu kan, "manis ya?" Nah, jadi nggak jadi gitu kan emosi, malah jadi sibuk makan-makan kayak gitu, Kak.
Iya. Betul. Iya. Iya. Oke. <chuckles> Tapi kalau makan eee, makan bersama kayak gitu Kak, biasanya Kakak bikin lauk pauknya, eee, ada berapa macam, Kak?
Heeh.

Iya, sampai bulan depan kan baru mereka sekolah. Mungkin dari sekarang aku udah ancang-ancang nih mau ke mana, gitu kan, ngajakin apa. <chuckles>
Heeh. Oke. Wah wah, menarik banget deh kalau punya, e bibi atau tante seperti Kakak atau punya ibu seperti Kakak. <laughs> Heeh.
Mhm mhm. Iya, ya ampun, tapi memang ya, Kak, ya, repot. Tapi itu tadi ya, kehangatan keluarga itu bener-bener buat kita bahagia, betul enggak, Kak?
Iya. Iya. Iya betul, Kak. Wah, menarik, eee, seru banget, Kak, topiknya. Terima kasih banyak untuk obrolannya, eee, nanti kapan-kapan bisa kita sambung lagi mungkin dengan topik yang berbeda tuh, begitu. <chuckles> Iya iya sama-sama. Selamat sore.
Mhm, iya. Iya Kak. Oke. Siap. Oke, Kak, siap. Makasih ya, Kak, selamat sore.